Eee, yani, b ben, bizi, hani, yakınlaştırdığı, bağımızı da arttırdığını düşünüyorum. Bir de benim için biraz böyle gerçekçi ebeveynlik aslında bu. Eee, ya, bir de şimdi şöyle bir şey de var tabii. Beni şimdi sonuçta benim de bir annem vardı. Değil mi? Hani, ben de bir şekilde büyüdüm. Ya, onun böyle çalışan yerlerini aktarıyorum ama çalışmayan yerlerini de dönüştürmek beni de bir anne olarak büyütüyor. Ya, ben kızımı da biraz kendi öğretmenim olarak da görüyorum. Eee, benim onun öğretmeni olduğum yerler dışında. Ben de mesela onun, uuu, böyle, evet yani onu öğrendim, senin az önce bahsettiğin gibi, geçmişte benim yaşadığım deneyimler, şimdi biraz da böyle boşa gitmesin istiyorum yani. Hani, herkesin tekrar tekrar yaşayarak öğrenmesi gerekmiyor yani bu son hani. Eee, benim biraz, <chuckles> yani, böyle bir rolüm var. Hani, buradaki deneyimi bu şekilde aktarıp, biraz böyle, çünkü çocukların inanılmaz bir merakı var hakikaten doğaya. Yani, sadece açık havada olmak istiyorlar Bir de
Hıı. Hı hı. Hı hı. E, haklı olarak. Tabii. Değil mi? Bir de o var. Hı, hı, hı. Ya, evet, bu yeni jenerasyon biraz, biraz farklı.